بالضبط.
ساعات طبعاً بأتعرض لها.
بس هل مثلًا هل مثلًا طيب، جربتِ مثلًا برامج مثلًا؟ أو حاجات يعني غير الطرق طيب التقليدية؟ يعني لو الطرق دي ما نفعتش معاكِ، قبل برضو ما تنتقلي مثلًا لموضوع ال الشغل والمعمل وكده، هل جربتِ برامج؟ يعني برامج كده تساعدِك إن أنتِ تخففي التوتر آآ، موسيقى هادية الحاجات دي؟
آمم، باسمع موسيقى بس الصراحة مش هادية. باحب يعني الموسيقى الهادية دي بتدخلك، بتخليك تدخل في Mood الإكتئاب أكتر بالنسبة لي. فباسمع حاجات بقى آه، فعلًا لمّا لمّا باكون مثلًا مزاجي وحش وأسمع حاجة كمان هادية أو كده بت بتجيب معايا نتيجة عكسية، فباروح لحاجات مهيبرة عارف اللي هو تخليك ت ت تطلع من المكان اللي أنت فيه، وتحسسك بMood أحسن. أنا باميل للحركة عمومًا يعني، في كل ال يعني ما باحبش الهدوء أوي.
ياه! امم. تتحركي، أيوه. امم، امم. طَب امم. لكن برضو يعني ما ما اتجهتيش طيب قبل كده إن أنتِ مثلًا تطلبي مثلًا آآ من حد مثلًا، مختص في موضوع ال اللي أنتِ مثلًا اللي هو يشيل التوتر أو كده؟ يعني سواء صديق مثلًا متخصص في الموضوع ده بما إنك يعني في صيدلة وكده، فأكيد هيبقى ليكِ يعني علاقات؟
لأ، رحت لدكتور. رحت لدكتور نفسي قبل كده وكنت حاسة إن أنا
رحتِ لدكتور بالفعل.
آه طبعًا. كانت كنت حاسة إن نفسيتي مش كويسة في فترة وآمم، فكانت فترة شديدة عليّا شوية، وبعدين رحت اتعاملت مع دكتور وفضلت فترة معاه. بس اب حسيت إن الكلام مش هيبقى دافع ليّا أكتر ما أنا أعمل حاجة، اللي هي فعلًا تحركني. يعني فعلًا أبقى شايفة نتيجة قدامي، فبالتالي أ أنا من جوايا أفرح، يعني مش مجرد كلام ومجرد لمّا أمشي، فاتجهت للحاجات اللي هي العملية أكتر.
امم. امم.